अ, देखिए मैं आपको बताऊँ तो अ, परीक्षा का जो जैसा सोचा था परिणाम वो बिल्कुल भी नहीं हुआ और अ, कहीं न कहीं नहीं-नहीं, नहीं-नहीं बहुत बढ़िया नहीं, बहुत ही ज़्यादा बेकार हुआ और उस साल देखिए मेरे जहाँ तक उस हाँ उस साल मेरे देखिए अ, फोर्टी टू मार्क्स आए थे और फोर्टी टू मार्क्स आए लेकिन कहीं न कहीं देखिए अब मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ। अ, मैंने सोच रखा है कि भाई चाहिए है तो आईयूसीएल चाहिए है या फिर अ, एक होता है ना जो आपके टॉप ईएससीस होते हैं क्योंकि आपको लालच होता है उनमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो कहीं न कहीं
बहुत बढ़िया हुआ क्या? अच्छा <laughs> अच्छा, ठीक है। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। अरे, नहीं, नहीं और ऊपर से ऊपर से क्या है कि आपने वो अ, क्या बोलते हैं वो क्रीम ब्रांचेज़ में से एक आपने चुना है। सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इन तीनों में से कोई अगर आपने एक चुना हुआ है और आप मतलब उस उस वक़्त ना वो जज़्बा रहता है कि भाई अब जब मैं क्रीम ब्रांच से पढ़ा हूँ, तो मैं करूँगा तो साला इसमें ही कर ट करना है इस करके। जी, बिल्कुल, बिल्कुल बताइए? हाँ, फिर?
जी, जी। सुना है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। करूँगा, बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल। तो, कहीं न कहीं देखिए मेरे मन में भी था कि भाई इतनी मेहनत करके मैकेनिकल से पढ़ के आए हैं और देखिए मैं बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस भी मेरा अ बी-टेक में भी बहुत अच्छी मेरी परफ़ॉर्मेंस थी और अच्छा मेरा स्कोर कार्ड भी था, सब बढ़िया था मतलब और उसके बाद फिर देखिए 42 नंबर आए तो उस पर अ, मुझे कु मुझे देखिए एनपीसीआईएल का कॉल आया था। अगर मैं आपको सच बताऊँ और किसी का भी मुझे देखिए कॉल नहीं आया तो एनपीसीआईएल के कॉल को लेकर के मैं गया भी और अ, हुआ नहीं देखिए अ, मेरा लिस्ट में नाम नहीं था जब उनकी जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें। तो अब बहुत हताशा हुई, हालाँकि 42 नंबर को लेकर पहले ही हताशा थी कि 42 नंबर में तो क्या ही होने वाला है? और कहीं न कहीं देखिए मैं आपको बताऊँ घर पे जब आप बता दो ना अरे मम्मी पता है, क्लास टेस्ट हुआ था। टॉप 10 में मैं ही हूँ! टॉप 10 में मैं हूँ। मतलब जब आपका वैसा होता है ना तो आप मम्मी क्योंकि आप अपने घरवालों को बताते हो। अब मेरी मम्मी कह रही हैं बेटा क्या हुआ? टॉप 10 कहाँ चला गया? तुम्हारे तो नंबर भी नहीं आए हैं।
बहुत बढ़िया है। वाह। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है।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
तो देखिए, कहीं न कहीं वो रीऐलिटी बहुत बुरी लगती है। मैं आपको सच में बताऊँ वो चीज़ ना बिल्कुल चुभ जाती है कि बताओ मम्मी भी ऐसे बोल रहीं हैं तो हालाँकि देखिए मुझे लगता है माताजी ने शायद हँसी-मज़ाक के तौर पे बोला होगा, लेकिन जब आप उस फेज़ में होते हैं आप पहले ही देखिए डाउन महसूस कर रहे होते हैं। आप पहले ही एक नेगेटिव एनर्जी में होते हैं और जब उन्होंने ऐसा कहा, तो मुझे और भी ज़्यादा ख़राब लग गया। तो अ, फिर देखिए कहीं न कहीं ये डिसीजन बना कि अ, अगर पहले अटेम्प्ट में 42 आ सकते हैं, तो अगले अटेम्प्ट में 70 पार तो हो ही सकते हैं 70-75 आ सकते हैं। तो बिल्कुल वो चूरन फिर से हमने लिया और अ, उम, 1 साल और देखिए फिर से तैयारी करी कोशिश करी कि 1 साल और करेंगे और अ, सिलसिला फिर से देखिए शुरू हुआ तैयारी का।
बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल हुँ। अच्छा। क्या बात है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उस उसके बाद, उसके बाद क्या हुआ? मतलब आपने जो दोबारा तैयारी की और आपको एक कम से कम एक भरोसा तो हुआ कि चलो पहली दफ़ा में अगर 42 आते हैं आ सकते हैं, तो दूसरी बार और 40 अगर जोड़ दें तो कहीं न कहीं 80-70 के ऊपर तो आ ही आ ही जा जाना चाहिए। तो तो क्या हुआ? क्या अ अ, मतलब परिणाम निकला फिर अ, आगे का क्या अ, मतलब अ, आगे का रास्ता कैसे बना वो सम समझते हैं आपसे।
हुँ जी। हुँ, जी। उ, जी।